À Lisbonne ou au sud, je peux pas dire puisque bon, moi, j'ai vécu à Lisbonne et dans ses alentours, mais je je peux pas dire ailleurs. Moi, je connais surtout le nord et, heu, et les alentours de Lisbonne et Lisbonne même. Donc, le reste du pays, je peux pas trop dire. J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, mais, hem, je dirais quand même qu'il y a cette différence, c'est-à-dire qu'à Lisbonne, on est très très comment dire? Hem
D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh.
Co heu je sais pas, on on est doux, tu vois? Le reste du Portugal, c enfin le nord, c'est un petit peu plus, heu, toujours dans la bienveillance et tout, mais c c'est un peu plus revêche, tu vois, c'est un peu plus un peu plus brutal. <chuckles>
Dis-moi. Oui. Oui. Mais Ouais, mais M Je vois ce que tu veux dire.